โอ้ อันนี้ไม่อยากจะพูดอวดเลยนะคะเนี่ย เพราะว่าในบ้านหนูค่ะ ค่อนข้างที่จะเป็นบ้านที่น่ารัก ๆ อบอุ่นน่ะค่ะ อาจจะฟังดูแล้วไม่พิเศษนะคะ แต่ว่าสำหรับหนูนะมันเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่แบบว่าอมเยิ้มได้ตามตลอดเลยอะค่ะ อา
อืม จริงเหรอ มันเป็นยังไงอะคะ การแสดงความรักของที่บ้านอะ ที่แบบทำให้อมยิ้มตาม?
อย่างเช่น อา อย่างเช่น เช้าขึ้นมา ใช่ไหมคะ คุณพ่อน่ะเขาก็จะชอบหยอกคุณแม่ด้วยสไตล์ของพ่อเขาน่ะค่ะ พ่อเขาก็จะชอบหยอกว่า อ่า วันนี้แปรงฟันหรือยังเนี่ย ไหนมาหอมหน่อยสิ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ทั้ง ๆ ที่คุณพ่อเขา คุณพ่อเขาก็เห็นอยู่แล้วแหละว่า คุณแม่เขาอาบน้ำแปรงฟันมาเรียบร้อยแล้ว แต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้ว อันเนี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่ดี ที่หนูตื่นมาแล้วหนูชอบมากเลย ที่คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเขาหยอกกัน แล้วก็บางทีคุณพ่อเขาก็แกล้งแหะ แกล้งหอม แกล้งคุณแม่เหมือนกันนะคะ แต่คุณแม่เขาน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างเขินหน่อย คือแบบว่า เขาเรียกว่าอะไร แบบไม่ค่อยเต็มใจให้หอมนะคะ แต่คือคุณพ่อน่ะจะเป็นคนที่แบบชอบแหย่ชอบหยอก บางทีเนี่ยค่ะคุณพ่อเขาชอบหยอก ยั่วโมโหให้คุณแม่เขาบ่น ให้คุณแม่เขาดุ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูก็งงมาก แต่คุณพ่อเขาชอบมาก ๆ เลยเวลาคุณแม่เขาดุใส่น่ะ อา
อืม อุ๊ย จริงเหรอ? อืม อืม อืม ๆ อย่างเงี้ยค่ะ คุณพ่อกับคุณแม่นี่เขาอายุห่างกัน ท ห่างกันมากไหมคะ? แล้วตอนเนี้ยเขาอายุประมาณเท่าไรอะคะ?
อืม ถ้าตอนนี้ค่ะ ซึ่งเยอะแล้วนะ แต่คุณพ่อคุณแม่อะค่ะ เขาห่างกันประมาณ 5-6 ปี เพราะว่าตอนเนี้ยคุณพ่อหนูก็ประมาณ 62 คุณแม่หนูก็ประมาณ 50 ปลาย ๆ อา
เออ อา ยัง เออ แต่ก็ยังน่ารักอยู่เลยนะ เขายังแสดงความรักกันแบบเนี้ย เหมือนเขาจีบกันใหม่ ๆ ทุกวันเลยเปล่า?
แต่ยังหยอกกันอยู่จริง ๆ ค่ะ ใช่ ถึงแม้ว่า วันเนี้ย ตอนเนี้ย คือเขาก็มีหลานแล้วนะ คือเป็นลูกของหนูเองเนี่ยแหละค่ะ แล้วหนูก็แอบอมยิ้มไปอีกเลย ตอนที่คุณ พ คุณตา เอาเรียกคุณตาคุณยายกว่า คุณตาคุณยายเขาหยอกกัน แล้วเด็กน้อยที่มองเห็นอะ เขาก็อมยิ้มตามเนี่ย อันเนี้ยหนูว่ามันเป็น ใช่ อา มันเป็นอะไรที่แบบว่ารุ่นสู่รุ่น คือแบบรุ่นหลานยังเห็นน่ะ คือเขาก็อมยิ้มอะเนาะ คืออันเนี้ยหนูดูแล้วเนี่ยมันอบอุ่นใจมาก ๆ เลยค่ะ
อืม อืม อ๋อ อา ค่ะ อา บางทีเรายังรู้สึกว่า เราไม่หวานเท่ากับเขาเลยเปล่า? <laughs> เออ อือ

อ๋อ อันนี้มีวิธีแก้นะคะ จะทำให้พ่อหายเขินน่ะ ก็ตัดประเด็นไปเลยว่า อ่า พอหอมเสร็จไหว้เสร็จ แล้วก็คุณพ่อขอเงินไปทำงานหน่อยค่ะ ขอค่าขนมหน่อยค่ะ จากที่พ่อเขาจะเขินน่ะ อ่า จากที่พ่อเขาจะเขินน่ะ เชื่อไหม? พ่อเขาก็อะ แทบจะเมินหน้า หนีแล้ว ตอนนั้นน่ะ คุณพ่อเขาก็เลยเดินหนีแทน ก็อันเป็นว่าจบกระบวนการแสดงความรักกันไต ในตอนเช้าอะค่ะ อา <chuckles>
โอ้โฮ ตัดบทได้ดีมากเลยนะ เป็น <chuckles> เป็นหัวเสียแทน <chuckles> อ๋อ อืม อือ อืม ก็เหมือนแบบว่า เกือบจะดีอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม? เออ อา
ใช่ เกือบจะดีอยู่แล้ว อันนี้ก็เป็นเหมือนหักมุกอะ ซึ่งหยอก ๆ กันอย่างเงี้ยค่ะ อา
อย่างเงี้ยเนาะ เรา เขาเรียกว่าอะไรอะ? เราเป็นรุ่นลูกแล้วเนาะ สำหรับพ่ออะ แล้วคือคราวเนี้ย ล พ่อก็มีหลานนะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คุณพ่อเขาแสดงความรักกับหลานยังไง? เขาเป็นคนเลี้ยงเองไหม? เวลาเราที่เราไปทำงานน่ะ
โอ้โฮ ใช่ค่ะ อันนี้ต้องบอกก่อนเลย ถึงว่าบ้านหนูเนี่ย จะเม็ด เป็นหนูนะที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะ แต่ว่าหนูไม่เคยรู้สึกว่าขาดความอบอุ่นเลย เพราะว่ามันมีความรักดี ๆ จากคุณพ่อคุณแม่ แล้วลูกหนูน่ะ ก็ได้ความรักดี ๆ อบอุ่นจากคุณตาคุณยาย ซึ่งลูกหนูน่ะ เขาถูกตากับยายเลี้ยงมาเสมอ แล้วเชื่อไหมคะ? อ่า สิ่งที่หนูแบบ heal ใจ แล้วก็แบบ คือแบบแทบจะแบบขอบคุณลูกหนูมาก ๆ เลย ก็คือเขาเคยบอกหนูว่า อ่า ผมไม่ต้องการ พ่อก็ได้ครับ แค่มีแม่ ใช่ แค่มีแม่ แล้วก็มีตามียาย แล้วก็มีน้องอะครับ แค่เนี้ยก็พอแล้ว พี่เชื่อไหมคะ? ทุกอย่างที่หนูเคยคิดไว้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่แบบ ลูกเราจะมีปมด้อยหรือเปล่า? ถ้าครอบครัวเรา ย เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือคำพูดของลูกชายหนูคนโต คำเนี้ย มันทำให้หนูแบบคิดได้ แล้วก็ตัดอะไรที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตได้แบบ ได้แบบ แบบ แบบ แบบทันที คือแบบไม่คิดเยอะเลยอะค่ะ ในตอนนั้นน่ะค่ะ อือ
อืม อุ๊ย จริงเหรอ? อืม ๆ ค่ะ อ๋อ เป็นลูกผู้ชายใช่ไหม? อืม อ๋อ มีน้องด้วยเหรอ? อืม ๆ อืม คือเรามีลูก 2 คนใช่ไหมคะ? ก็คือมีลูกชาย ลูกชายทั้งคู่เลยเปล่า? อ๋อ ก็คือมีคนโตกับคน อ๋อ ลูกสาวคนเล็ก อันนี้ห่างกันกี่ปีอะคะ? ประมาณกี่ขวบแล้ว?
ใช่ค่ะ ใช่ ลูกชายคนโต ลูกสาวคนเล็ก อา ค่ะ ห่างกัน 5 ปี ประมาณ 5 ปี ค่ะ อา
อา แล้วคือคนโตนี่กี่ขวบอะคะ?

ก็เป็นเหมือนแบบว่าการบอกรักโดยแบบว่าเป็นประโยคที่แบบว่ามีความซึ้งใจ อะไรประมาณนี้ ใช่ไหมคะ ในวันนั้น อืม อา โอ้โฮ ก็เป็นกิจกรรมดี ๆ เนาะ ที่โรงเรียนเขาแบบว่ามีให้เราแบบว่าได้บอกกับลูก แล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราอยู่ในบ้านกัน อย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ ลูก ลูกชายคนโตกับลูกชายคนเล็กนี่เขาแบบว่าชอบมากอด มาหอมแม่ อะไรอย่างงี้ไหม?
ใช่ ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนเลย ใช่ค่ะ อืม อา ลูกชายคนโตกับลูกสาวคนเล็กนะคะ ไอ้ ไอ้การกอด การหอมอะค่ะ มันก็จะไม่ได้ถึงขนาดนั้น แต่ถ้าคุณตา คุณยายน่ะค่ะ เขากอดเขาหอมอยู่แล้ว แต่ด้วยของหนูน่ะอาจจะเป็นเหมือนพี่ไง เขา เขา เขาจะประมาณกับหนูว่าเหมือนเพื่อนอะค่ะ อันเนี้ยก็เป็นส่วนดีอย่างหนึ่งนะคะ เพราะว่าเวลาเขามีอะไร มีเรื่องความรงความรักอะค่ะ เขาก็จะสามารถปรึกษากับเราได้ อันเนี้ย ซึ่งหนูก็ยอมนะ ให้เขารักตา รักยาย มากกว่า
รู้สึก อา สาวคนเล็ก จริงเหรอ? อืม อืม อา อันนี้ก็คือแสดงแบบว่าไว้ ไว้ใจเรา ใช่ไหม อืม แล้วปกตินอน นอนด้วยกันไหมคะ?
ใช่ค่ะ เลี้ยงลูกให้เหมือนเลี้ยงเพื่อน อา นอนกับคุณตาคุณยายค่ะ ซึ่งหนูเนี่ยเป็นเหมือนพี่สาว หรือเป็นเพื่อนเขาได้อีกคนเลยนะคะ เพราะว่า อ่า ด้วยความที่แบบเขาผูกพันกับคุณตาคุณยายเยอะกว่า แต่หนูอะก็มีวิธีแสดงความรักของหนูนะ เพราะว่าวันหยุดยาวเสาร์-อาทิตย์ อะไรอย่างเงี้ย หนูก็จะใส่ใจเขาว่า "อยากกินอะไรดี หรือออกไปหาอะไรอร่อย ๆ ด้วยกันดี หรือไปถ่ายรูปคาเฟร้านไหนด้วยกันดีนะ?" แล้วก็โพสต์รูปลงโซเชียลสักหน่อย ใช่ ใช่ค่ะ เพราะว่า <chuckles>
อืม อืม ๆ อืม อุ๊ย จริงเหรอ? ก็คือแบบว่าชวนลูกไปเที่ยว อะไรอย่างงี้ด้วย อุ๊ย เอาจริง ๆ แบบนี้มันก็คือแสดงความรัก ความอบอุ่นนะ แสดงความใส่ใจ แล้วก็เหมือนแบบว่าเรามีเวลาให้เขาอะ อืม ลูกก็เหมือนแบบว่าได้รับความใส่ใจจากเราแบบว่าเต็มที่ใช่ไหมคะ? แบบเนี้ย
จริง น่ารักมาก ใช่ค่ะ